Ah, so parang yun yung go to mo na ulam kapag nagtitipid talaga. Pero bukod sa tortang talong, meron pa bang ibang, ah, parang ulam na niluluto mo?
<gasps> Yes. Oo, comfort Ah, kapagka ano ayun nga pagka medyo, ah, maluwag sa budget o kaya naman 'pag nagbigay ng budget yung mga kasama ko kasi ang kagandahan sa pagluluto, hindi mo kargo mag-isa yung gastusin. Kasi siyempre, halimbawa may nag-request, "Kuya luto ka ng gan'to-ganyan." Ngayon si ma mama or yung lola ko nagbibigay naman sila ng pambili. So, magluluto na lang talaga ako. Ngayon napapraktis ko yung yung hobby ko at the same time hindi ako gumagastos, nakakain pa kaming lahat. So, kapag ka may mga ganong pagkakataon, yung niluluto ko ano, kare-kare. At alam mo ang kagandahan sa kare-kare, hindi lang ano, eh, hindi lang siya kare-kareng baka, yung as in yung pinaka ano, eh, pinaka-popular, 'di ba? Baka. Pero alam mo, pwede ring ano pwede rin namang mas mura, 'di ba, like chicken. Pwede nga manok, eh.
Hmm. Hmm. Ay. Mm. Yun nga. Ay weh, talaga?
Mm. Ay, hindi mo ba na-try yun? Kare ano, kare-kareng
Hindi pa.
ano, hindi pa? pero ayun o kay, ah, seafood kare-kare, pwede rin.
Kare-kareng manok? Ah. Ang nasubukan ko lang kasi ay ano, yun nga yung baka, tapos yung baboy. Mm. Pero may ganun pala.
Baboy. Saka baboy. Mm. Pero alam mo masarap din yung ano, seafood na
Hmm, sige. Pero, yun nga bukod siguro sa pagluluto, may mga iba ka pa bang hobby na sa tingin mo pwedeng simulan kahit nagtitipid lang? May mabibigay ka bang konkretong halimbawa? Tapos, yung madali talagang simulan kahit ngayon.
Mhm.